Até da Alemanha. E foi muito engraçado que ele começou a tocar aquela música do do Leandro Leonardo, eu acho: "Ê, Goiânia". Então a gente estava lá e do nada começou a tocar essa música. E a gente: “É o quê?”. <chuckles>
Então <laughs> <laughs> Que ótimo.
Então assim, o cuidado, sabe, que eles têm ali, eu achei muito incrível, eu fiquei apaixonada, ali, por por aquela cidade, pelas pessoas, a comida. Eh, a co
Aham. Ah. Que legal. E é, pois é, a comida, todo mundo fala que a comida peruana é maravilhosa, né.
Eu achei maravilhoso também, né. Tinha muita variedade, ali, de milho, que eu nunca tinha visto. Muita variedade de batata. Eh, a a as carnes também, mais diferentes, né. Te confesso que teve algumas que eu não tive coragem, porque tem a carne, ali, de alpaca. Aí tá, a gente: “Tadinha, eu não vou experimentar a carne da alpaca. Não vou conseguir”. Eh, tem um acho que é meio que um porquinho-da-índia, ali, que eles comem também, que é meio estranho, porque eles servem o negócio meio inteiro, né, aquele porco, ali, e eu falei: “Meu Deus”.
Uhum. Sim. É. Aham. Sim, sim. <laughs> Aham. <laughs> <laughs> Aham. Ah! Você vê ali, exatamente o bichinho.
É, e eles fazem eles, decoram ali, com um chapeuzinho, uma coisa. E e quando eles trazem na mesa, toda uma festa meio que tem ali um e eu fiquei: “Não, não, não, não, não, não. Isso aí não não vou conseguir”. <chuckles>
Hum. <laughs> Aham. É, esse aí já já era demais pra você. Mas que legal, porque realmente, eu já fui num restaurante peruano, assim, não no, né, no Peru, mas, eh, eu gostei muito, assim. Todas as vezes que eu f comi comida peruana, eu sempre achei deliciosa. E tem, justamente, essa questão do milho, como você comentou, né, que são tantos milhos diferentes que a gente nem sabia que existia.
Uhum.